À, thì, ờ, sau khi mà ra Hà Nội ấy, thì mình lại có cái tính là mặc kệ mặc kệ người ta ấy, đấy, ờ, mặc kệ người ta ấy, đấy, tức là không hiểu sao mà nếu mà mình có gặp cái trường hợp đấy ấy, thì mình thôi cũng kệ, lần sau mình chỉ không ghé nữa thôi. Ấy, chứ còn ừm, một phần là đương nhiên là chỗ nào cũng có một cái phần người ta nấu ngon hoặc là có đặc điểm riêng ấy, nhưng mà khi mà, ờ, chủ, ờ, chủ hoặc là nhân viên ở đấy người ta thân thiện, thì mình lại có cảm giác, ừm, đồ ăn người ta ngon hơn thì lần sau mình sẽ dễ ghé hơn, kiểu vậy.
Ừm. Mặc kệ, đúng hông? <laughs> Ừm. Ừm. Ừm. Ờ, cũng đúng, ừm. Ừm. Ừm. Ừ, kiểu, kiểu như là, cái sự thân thiện nó cũng khiến cho tâm trạng mình tốt hơn nên là mình nghĩ chắc đồ ăn nó cũng ngon hơn nhiều, đúng hông? Ừm.
Ừm. Đúng rồi, ừm, ừm, ừm, ừm. Ờ, với cả nhá, ờ, có một đợt là mình, ờ, đi ăn mình đi ăn, ơ, ờ, bún đậu, ấy. Xong rồi, ờ, mình có xin thêm ớt này, xong rồi xin thêm quất, tại vì đương nhiên là cái này nó sẽ đi kèm với theo set thì mình cũng không cần phải kêu thêm, nhưng mà, ờ, kia kêu ra nhưng mà, kiểu, người ta quên ấy bạn. Ấy, s thì mình mình kêu thì mình lại thấy thiếu cái này, thiếu cái kia thì mình cũng gọi, à, người ta cũng, ơ, đưa ra nhưng mà người ta bày tỏ cái thái độ rất là kỳ ấy, đấy, người ta bày tỏ thái độ.
Ừm, ừm. Ừm. Ừm. <scoffs> Ừ, kiểu, như người ta thấy thấy phiền á thấy như là mình phiền, nhưng mà thực tế mình ăn mình trả tiền chứ hông phải là mình ăn miễn phí, đúng hông? Ờ, ừm.
Ờ, đúng rồi. Đấy, đấy, đấy, đúng rồi. Ờ, và và mình cảm thấy là buổi buổi ăn đấy mình cảm thấy không ngon miệng, ấy, và lần sau mình cũng không ghé luôn.
Ừm.

<laughs> Ê, tính ra là nó cũng bỡ ngỡ ấy bạn ạ, kiểu, ờ, à, như mình nói là mình ở, à, quê vùng nông thôn nha, thì, ờm, nói chung những cái tòa nhà ấy thì nó cũng không cao, hay là, ờ, nhà nó chỉ là toàn, ờ, cây cối xong rồi nhà cấp bốn thôi ấy. Đấy, xong rồi, à, khi mà mình vừa đặt chân xuống Hà Nội cái "Ôi, trời ơi! Sao có mấy cái tòa người ta xây cao như thế!", kiểu, đúng kiểu nhà quê vừa lên phố ấy bạn ạ. Đấy, mình cảm giác ờ, ờ, ờ, <laughs> c đi mà
Ừm. Ừm. Ừm. Ờ. <laughs> Kiểu, rất là bỡ ngỡ luôn, đúng hông? Ờ, ừm, nhưng mà lúc đó bạn thấy thì bạn cảm thấy là, ừm, bạn ngạc nhiên hay là, kiểu như, bạn choáng ngợp về những cái cái cái khung cảnh mà đập vào mắt bạn lúc đó?
À, ờ, dường như là có một chút choáng ngợp ấy, kiểu, ờ, vừa bước xuống xe cái đi những, ơ, mình, ờ, bắt xe taxi, mình bắt xe ôm đến, a, nơi mình cần đến ấy, thì, ờ, trong cái, ờ, đường đi ấy, thì mình thấy có nhiều tòa nhà quá trời, mà có cái tòa mà cao mình phải ngước hết cả cổ lên để nhìn như này. Trời ơi, trông buồn cười lắm! Kiểu, người ngoài nhìn vào chắc cũng biết là, ừ "Trời ơi, con này sao mà ngước kinh thế?". <laughs> Kiểu thế ấy bạn ạ.
Ờ. Ừm. Ừm. <laughs> Ừ. Ừm, chắc là mình nhìn phát là biết mới quê ở quê mới lên. Ờ. Ờ, OK. Ừm, vậy thì khi mà bạn bạn, à, bạn đặt chân tới Hà Nội đi, thì cái cảm giá lúc mà bạn, ờ, bạn nhìn thấy những cái tòa nhà cao tầng như vậy nó cao quá đi, nó cũng khiến cho bạn có chút choáng ngợp, đúng hông? Vậy thì khi mà bạn, ờ, khi khi mà bạn học ở trường đại học á, thì, ờ, thường thường là những cái trường đại học ở Hà Nội nó cũng rất là lớn và nó cũng xây cũng, kiểu, cao tầng vậy á, thì khi mà bạn đặt chân tới cái trường đại học của mình thì bạn có c có bị cái cảm giác đó choáng ngợp đó hông? Hay là của kiểu, ờ, lúc đó cũng đã quen rồi, hay là kiểu sao? Kiểu vậy vậy đó, bạn có quen hay là bạn cũng còn bất ngờ?
<laughs> Chuẩn luôn, đấy. Ừm. Ừm. <laughs> À, đúng rồi. Ừm. Ừm. <laughs> À!

Ừm. Thực ra thì, à, cái trường của mình, cái g nhà cao tầng thì nó cũng không cao lắm, nhưng mà nó cũng cũng cũng là cao đối với mình rồi. Thế thì, à, khi mà mình vào trường ấy thì một khoảng thời gian đầu như mình nói là mình cũng có bỡ ngỡ, nhưng mà, ờ, và mình à, cái đợt mà mình đi thang máy ấy thì mình <chuckles> mình, ờ, kiểu, ít đi thang máy ấy, xong rồi mình đi thang máy thì dễ bị, kiểu, ù tai ấy. Đấy.
Ừm. Ừm. Ừm. À, lên cao quá, đúng hông? Nên là bạn bị ù tai, rồi lúc đó bạn xử lý làm sao? Ừm.
Ừm, ờ. Đấy, với cả một cái ờ, thì, ờ, nếu mà ví dụ như những lần mà mình học ở những cái tầng thấp hơn thì chắc là mình chọn đi bộ ấy. Ấy, mình không mình không thích đi thang máy lắm. <laughs> Ờ.
Ừm. <laughs> Cũng sợ, đúng hông? Ừ, kiểu, không gian hẹp á, có một số người họ cũng sợ cái không gian hẹp ấy, nên là họ cũng họ không có thoải ma thoải mái khi mà ngồi ở trong thang đứng trong thang máy như vậy. Ờ, hiểu, ừm.
Ừm, ừm, ừm, đấy, đấy, đấy. Đúng, đúng, đúng, ừm, ừm, đấy. À, mà nhá, ờ, mình thấy một cái bất tiện với những cái tòa g ờ, cao như thế ấy. Thì bình thường mình ở nhà, nhà mình có tầng đâu mà mình leo cho khổ ra, mà, ờ, đến khi mà mình lên đấy ấy, mình đi học mà muộn mà cứ chờ thang máy thì lâu quá, thế là mình leo lên tận mấy tầng, ôi giời ôi, mệt quá, mệt bở hơi tai luôn. Đấy, trời ơi. <laughs>
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừ, lên tới nơi chắc không còn sức học nữa, đúng hông? Kiểu, lên tới nơi đứng ng ngồi, đứng phá thở lấy hơi lên nó không không còn sức để làm gì nữa. <laughs> Ờ.
Ờ. Ừ. <laughs> Đấy, mà nó xịn, ờ, mình cũng công nhận là nó xịn, sang xịn mịn đấy. Nhưng mà trời ơi, một lần mà mình leo một phát là thôi mình tởn đến già luôn ấy. <laughs> Đấy.
Ừm. Ờ, ờ, như vậy thì bạn sẽ có động lực để bạn, ờ, đi học sớm, đi học đúng giờ hơn chứ đi trễ như vậy đúng là áp lực thiệt luôn. <laughs> Ừm.
Ờ, đúng rồi, đúng rồi, trời ơi, khổ khổ quá đi.
Ừ, vậy thì ngoài cái việc mà bị bỡ ngỡ với mấy cái nhà cao tầng với lại thang máy đi, thì hổng biết là bạn có những cái quy tắc giao tiếp ứng xử gì khi mà bạn ở ở quê bạn mới lên phố đi, thì bạn thấy cái cách người ta giao tiếp, ứng xử, nói năng ở thành phố, ở trung tâm Hà Nội thì nó như thế nào? Nó khác gì nhiều so với ở quê của bạn?
Ừm. Ừm.

Ừm. <tsk> Ê, mình thấy rõ nhất là cái việc mà mình, à, đi chợ, đi mua đồ ấy. <laughs> Đấy, ờ. Tại vì ở quê mình nhá, nếu mà ở quê mình, nếu mà bọn mình ờ, nếu mà mình, ờ, đi mua đồ ăn hoặc là đi mua một món đồ nào đấy thì mình thường không có kèm theo một cái lời cảm ơn đâu. Ấy, ờ, mình chỉ có mình chỉ có mua đồ xong rồi về, kiểu, ừm, ở quên là nó trước đây là từ nhỏ đến lớn là bọn mình như thế rồi, nhà ai cũng thế. Ừm, xong rồi sau khi mà mình ở Hà Nội ấy, thì mình thấy là sau khi mà, ờ, có người mua đồ cái là cũng a: "Dạ em cảm ơn ạ!" thì người chủ cũng là "Ờ, mình cảm ơn." Đấy, cũng có kèm theo một lời cảm ơn.
Ừm, ờ, nó làm sao bạn? Ừm. Ừm. Ờ. Ừm. Ừm. Ờ, cảm thấy là lịch sự, đúng hông? Cảm thấy, ơ, ờ, thực ra cái cái việc đó nó cũng không hẳn to tát gì nhưng mà mình cảm ơn phát là cảm thấy mọi mọi cái nó thân thiện hẳn, đúng hông? Ừm. <chuckles>
Ờ. Đúng rồi. <laughs> Ờ, xong rồi xong rồi, ờ, mình về quê mình mua đồ gì mình cũng bảo: "Dạ con cảm ơn." ấy. Đấy, xong rồi mọi người cũng <laughs> ờ, mọi người ở quê cũng trêu là "Ơi, trời ơi, con này đi Hà Nội về có khác!", kiểu thế. <laughs>
Ờ. Ừ, rồi những người ở quê họ có nói gì hông? <laughs> Ờ, ra là vậy. Ừ, hừm, nghe cũng r rất là thú vị ha. Vậy thì ngoài ngoài ngoài cái trải nghiệm khi mà bạn mua hàng, những lúc mà bạn gặp người khác và họ cảm ơn như vậy đi, thì bên cạnh đó, ví dụ như bạn đi hàng, đi quán, bạn đi quán xá, bạn ăn uống á, thì bạn có trải nghiệm gì nó hơi khác biệt so với ở quê hông? Ví dụ như quán xá là nó đa dạng, rồi đồ ăn thức uống gì đó nó như thế nào?
Ờ, cũng có trêu. Ừm, ừm. Ừm. À.

À, ờ, mình thấy ở quê nhá, tại vì mình là mình mình như mình nói á, mình ở, à, quê lâu rồi, và từ bé đến lớn rồi, cho nên là mình biết cách nói chuyện với người lớn như thế nào ấy. Ấy, thế là mình mình cảm giác là mình tự tin khi mà nói chuyện với người lớn và những người lạ. Nhưng mà khi mà mình, ờ, ra đây ấy, thì mình cảm thấy là, ừm "Sao nhìn mặt ai cũng khó gần thế nhỉ?" Mà cái giọng ở Hà Nội nhá, mình cảm thấy là nó khó gần hơn đấy bạn ạ. Ờ, mình rất là ngại nói chuyện với người lạ luôn, không hiểu sao. <laughs> Ừm.
Ừm. Ừm. <chuckles> Ờ. <chuckles> Ừm. Ờ, th thật ra thật ra thì cái cái cái văn hóa ở đâu nó cũng vậy, thì, kiểu, ờ, ở khu miền Bắc á thì người ta, kiểu, người ta trang trọng á, người ta trịnh trọng hơn rất là nhiều. Còn, ờ, ở miền Nam thì nếu mà bè bạn bạn học ở miền Nam thì chắc sẽ dễ thở hơn, tại, kiểu, miền Nam rất là xởi lở, thoải mái lắm, ờ, kiểu vậy ấy. Ừm, ừm.
Ừm. Đúng rồi. Ừm, ừm. <laughs> Có vẻ là như thế. Ừm, ấy, mà mình thấy ảnh hưởng nhất ấy là tại vì, ờm, mình cũng có một đứa bạn nó cũng đi học ở trong miền Nam, đấy, mình thấy là, ờ, khi mà bọn mình ở quê thì bọn mình nói chuyện rất là bình thường nhá, xong rồi sau khi mà một thời gian mình bọn mình đi học đại học ấy, về nói chuyện, trời ơi, sao hai đứa nói chuyện nó khác nhau kiểu gì ấy. Đấy, ờ, mình cảm giác là nơi ở mới là nó ảnh hưởng đến con người của mình luôn.
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừ. Đúng rồi, thì, kiểu, mình phải tìm cách mình hòa nhập với cái nơi mới, nên là, kiểu, ờ, dần dần thì mình hòa nhập nhiều quá, nó thành nó thành hòa tan luôn ấy, kiểu vậy. Ờ, ừ, ừm. Vậy thì, à, bạn với lại bạn của bạn á, có bao giờ mà ví dụ như bạn bạn của bạn hay tới thăm bạn, ra Hà Nội và thăm bạn, hoặc là có bao giờ mà bạn vào trong miền Nam để mà thăm bạn của bạn hông? Và nếu mà có thì cái cái cái sự giao thoa văn hóa ở những cái miền khác nhau như vậy bạn có cảm nhận nó gì đặc biệt hông?
Ờ. <laughs> Đúng rồi, thành hòa tan luôn bạn ạ. Đấy. Ừm.